Ja, klar, das kannst du alles einfach über 'ne normale App kannst du's tracken lassen und dann stehen da immer in 'nem in 'nem überschaubaren Diagramm stehen da deine Sachen. Du musst halt dementsprechend es wird sich nichts verändern, wenn du wenn du einfach nur deinen Schlaf jetzt grade trackst, sondern du musst dann wirklich auch gucken: „Okay, wenn ich vielleicht das mache, dann hebt sich 'n bisschen die Tiefschlafphase und wenn ich das mache, geht der REM vielleicht runter,“ und dahingehend passt du dann halt deinen Schlaf einfach an.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ja. Und wie bist du jetzt grade aktuell da aufgestellt? Also, ähm, wann gehst du ins Bett? Wann klingelt morgens der Wecker? Und, ähm, seit seit wann machst du das?
Ähm, generell Schlafoptimierung meinst du?
Ja, genau.
Ah, okay, ja, schon seit vielleicht 1, 2 Jahren. Und, ähm, ak ja, genau. Aktuell ist so, ich gehe so circa 22:00 ist der Richtwert. Manchmal, es wird 'ne Stunde später oder so. Man kann ja nicht immer alles direkt planen. Manchmal crasht da der Alltag rein und man muss 'n bisschen was verändern, genau. Und sonst ist so 22:00 der Richtwert. Und dann wache ich von von mir aus halt dann um 7:00 oder 6:00 auf, irgendwas zwischen 6:00 und 7:00. Also, ohne Wecker dann jetzt durch diese festen Aufs äh, Aufstehzeiten, das ist dann halt ziemlich Nein, nein, ja genau, den brauchst du nicht mehr, wenn du das mal 'ne Woche machst, genau. Das ist ja das Tolle daran. Und ja, genau, seitdem geht's mir deutlich besser.
Ah, okay, doch schon so lange. Ja, okay. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ach, du brauchst nicht mal den Wecker. Du wachst echt dann von ganz alleine auf. Ja, okay, okay, ja. Und wie machst du das dann, äh, zum Beispiel am Wochenende, wenn du dann vielleicht auch mal also, bist du dann auch mal länger wach und wenn ja, wie kommst du dann wieder in den Rhythmus rein? Ist das fällt dir das dann leicht?